जी बिल्कुल, मैं समझ पा रहा हूँ किस तरीके से वाक़ई एक तनाव अ अ, ग्रस्त स्थिति है आपकी और कहीं न कहीं अ, बिल्कुल ये चिंतित वाला विषय है और सबसे पहले तो वाक़ई आपने जो 6 महीने तक लेकर के गए वाक़ई अपने आप में एक बड़ी बात थी और कहीं न कहीं बिल्कुल कहीं न कहीं अगर आप लेकर के गए हैं, तो बिल्कुल आप आज भी उसके उतने ही इच्छुक हैं और अवश्य ही हम इसके कह सकते हैं समाधान तक पहुँचेंगे, उससे पहले मेरा प्रश्न आपसे एक यह है, कि जो आपका व्यायाम है यह किस प्रकार का होता है? क्या आप जिम जाते हैं या फिर आपका व्यायाम घर पर ही होता है? अ, क्योंकि जिम जाते हैं तो फिर आपको अधिक समय निकालने की ज़रूरत है, जाना, आना और वहाँ पर करना और यदि आप घर पर करते हैं तो फिर अ अ, किस प्रकार से आपका जो समय प्रबंधन है वह किस प्रकार से समय आपका अ, हो रहा है कि आप अपने अ, घर पर नहीं निकाल पा रहे, मतलब क्या रहता है आपका व्यायाम?
उम, बिल्कुल। जी अ, जैसे मैं जब अ, शुरुआत में जब करता था ल जैसे कि मैंने आपको बताया जब जॉब नहीं लगा था, उससे पहले जो है ना मेरा अ, व्यायाम का दिनचर्या था कि जैसे योग वग़ैरह ध्यान करना, ये क्रियाएँ, उसके बाद मैं जो है सो जिम भी जाया करता था अ, कुछ समय के लिए, तो उसके बाद जब जॉब लगा और जैसे मैंने आपको बताया कि शुरुआत में मैंने 5 से 6 महीने तक कोशिश किया, उसको मेंटेन रखने का, तो उस समय जो है ना मतलब ज़्यादा समय नहीं होने की वजह से जिम वग़ैरह तो नहीं जा पाता था, पर मतलब घर में ही थोड़ा-सा जैसे अ, योग वग़ैरह कर लेना, ये मिनिमम अ, आधा घंटा, 1 घंटा के अंदर हो जाता था, तो इसके बाद जो है ना धीरे-धीरे ये भी चीज घटता गया, जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे-जैसे दिन बढ़ते गए, काम का प्रेशर बढता गया और दिमाग जो है ना मतलब ये सारी चीज़ें मतलब ध्यान ही नहीं रहता कि मुझे ये करना है मतलब दिमाग में इतना प्रेशर हो गया है ना आजकल परिवार को लेके, काम को लेके, तो ये चीज़ें जो हैं अक्सर मतलब दिमाग से निकल जाती है कि मुझे स्वस्थ भी रहना है, दिनचर्या मुझे व्यायाम करना है, योग करना है, तो ये सोच के भी कर नहीं पाता मैं। जी।
अच्छा। जी। हुँ। हुँ। हुँ।